Capisco, d'accordo. Però guarda, volevo farti a a questo punto, ehm, un'ultima domanda, perché mi sembra di capire che alla fine quello che stai cercando è un po' una routine, che ti aiuti a staccare un attimo da questo lavoro e da questo studio, ovviamente che, ehm, ti prendono molto tempo. Volevo chiederti intanto a che ore vai a dormire alla notte, perché mi hai definito molto bene a che ore ti svegli, e quali sono quelle attività che ti piacerebbe inserire ad esempio nella tua routine quotidiana. Ecco, mi hai citato 1, sicuramente l'allenamento, ce ne sono altre?
Uhm, allora sì, vado a dormire alle 23, 24. Sto cercando di anticipare un po' però ogni sera poi mi viene sempre complicato, infatti devo evitare, devo cercare di anticipare. Anche perché per esempio oggi mi sono svegliato alle 9, che la sveglia non mhmm, cioè tipo suonava ma non c'era l'audio, quindi non l'ho sentita, ho fatto ritardo di 10 minuti, vabbè. E però comunque voglio andare a dormire prima, per avere popo proprio del tempo la mattina che posso gestire e ne so, per allenarmi? Ti faccio un esempio. Comunque per avere più tempo, magari anche iniziare a lavorare, ad avvantaggiarmi, non so. <inhales> E mi sveglio vabbè te l'ho detto alle 8 e mezzo, alle 9.. <sighs> Vorrei anticipare almeno alle 8.